Totoo, yun po.
Oo minsan naubusan ka or wala silang stock yun, oo 'di ba, pa parang nakakainis ay, sayang yung punta ko. Yun, oo ganun.
Tama po yan, oo. Oo. Opo, mm. Totoo tama, kung baga po minsan nakita natin sa Shopee 'yon nga lang po hindi tayo sigurado kaya parang gusto muna natin ay sige sa mall muna para sigurado lalo na po 'pag tama po kayo may ganyang keyboard totoo kung working ba talaga 'yan gumagana pa. Kasi minsan po sira 'yon naman po tama 'yon nga lang po sira hindi nagana, 'di ba po. Kaya po parang minsan, sige sa mall nga, yun nga lang po minsan wala pong stock, yun nga lang po yung hamon na minsan ayun nga lang parang yung, ah hassle din po yung parang pantay naman din po sila ano dipende po sa sitwasyon.
Mm. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Mm. <chuckles> Tama, tama ka. Mm. Ayun, minsan ano talaga hassel. Oo. Oo, alam mo oo, ano, ah, kasi may may may may kanya kanya silang punto, eh, 'di ba
Oo, ah tama po.
Ah, yung mall kung gusto mo ng makita kaagad, mahawakan mo kaagad, mabili mo kaagad. Pero kung gusto mo lang nasa bahay ka yun on online shopping talaga ang para sayo. Ayun.
Mm. Totoo. Totoo. Totoo. Kayo po ba ma online shopping po kayo o yung partner po ninyo ang maano ganun?

Tama, tama naman po yun, 'no, kumbaga, parang napag-usapan na rin po natin, na parang, nakumpara na rin po natin siya. Opo, kumbaga, ang benepisyo naman po sa online shopping yung presyo. Kumbaga, ang benepisyo naman po oo, ng laking bagay po kasi talaga, lalo po ngayon praktikal na. Ang hanap po natin minsan, 'di ba, yung mumurahin, pero depende rin po, kapag sa mall naman din po tayo kasi minsan, mas gusto po natin nakikita talaga, eh, kasi po minsan, 'di ba, hindi po maiwasan sa online shopping yung mali po 'yung napapadala sayo.
Oo. Mm. Mm. Mm. Oo, malaking bagay din, eh, 'no. Mm. Oo. Mm, tama. Oo. Ay, mm, nangyari na sakin yan. Oo, oo, mm.
Naranasan niyo na po yung, ganyan, tapos parang mapa-padoble gasto pa po kayo, parang mag magsisisi pa tayo sa huli, ay sana pala sa mall nalang. Dun, 'di ba, may may ganyan po tayo. Mm.
Gastos oh. Mm. Tama oo, nang nangyari na sakin yung makwento ko, may binili akong, ano, ah, keyboard
Oo.
online so ano, naman nakita ko na naman siya. So, sabi ko, ah, online nalang, alam ko na naman, kaso yung dumating sakin mali. So, dagdag ano pa, 'no, dagdag oo, sa katrabaho na, e kukunin, ibabalik saka magpapadala ulit. Ayun.
Ah, okey. Ah, ayun nga lang po. Dagdag gastos, ayun lang. Mhm. tsaka kasi hirap po kasi ng i-re-refund pa 'yong ang dami pong proseso. Parang hassle pa eh, 'yon po 'yong hirap sa atin, 'no? Kundi sa mall, bayad na lang parang at least, sigurado ka po sa binili mo, 'di ba? Yun lang din po 'yong kagandahan din po, 'no. Mm, <clicks tongue> bale yun po, ah, kayo po, paano mo pinipili kung kailan ka mag-o-online shopping o pupunta sa mall?
Oo yung proseso. Mm, hmm. Oo. Mm. Tapos na. Oo, oo. Mm. Ano, siguro. Kasama na rin siguro yung, eh. Kasama na sa pagdedesisyon ko siguro yung ano, halimbawa pag pupunta ako sa mall, na gusto kong bilhin kasama na rin siguro yung pasyal.
Mhm. Oo, tama, tama po. Mm.
Oo, 'no, yung isasabay ko na yung, halimbawa may gusto akong makita or bilhin, sasabay ko na yung sige mag-mall na rin tayo para makapagikot-ikot, ganun, oo. Ah, ganun, sa, eh yung sa, ah sige, ano, yan?
Oo, oo. Oo. Tama, totoo. Basta sa may mm. Parang kasabay na rin po yung kakain na rin po kayo nyan sa labas, no, ganyan.
Mm, parang may bonding na rin. Oo, oo, ganun, sa, ano, naman sa online, minsan halimbawa pag alam ko na talaga yung bibilhin ko halimbawa, ano, siya buwan-buwan binibili mo, sabihin ko na yung, halimbawa, pagkain ng mga pusa ko, 'yan, alam ko na, eh, so, pwedeng online ko na lang 'yun. Ganon, ikaw?
Bonding na rin. Opo. Oo. Oo. Mm. Opo, mm. Kung baga may pinaka-seller na po kayo, 'no, 'yung parang talagang pinagkakatiwalaan niyo na. Ano, yun po para sa akin, ah, sang-ayon po ako sa inyo may, ganyan relate din naman po ako, kapag minsan hindi lang minsan pumupunta pala tayo ng mall hindi para may bilhin, eh, parang minsan para bonding na rin na mamasyal ka o kaya para magpapalamig ka po sa mall, ganyan. 'Di ba, parang ang laking tulong nun syempre aircon mala malalamigan ka po dun.
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Tama. Oo. Oo. Lalo na ngayon mainit.